Oh, bener sih, Mas, ya, memang harus ini kan, harus kasih tahu gitu kan. Karena kan itu lahan lahan kita kan. <chuckles> Bener bener.
<chuckles> Iya. Iya kita mau ya kemarin aku kasih tahu rupanya dia nggak peduli gitu, kayak ya udah cuek aja dia bawa bawa santai aja gitu, nggak ngelihat kita nggak aduh. <chuckles> Dari dulu kayak gitu.
Iya. <chuckles> Iya iya iya. Iya sih, aku juga pernah sih Mas, dulu. Iya, aku pernah juga sih dulu Mas, tapi memang di awal dia ngasih tahu sih Mas, mizi izin gitu kan. Cuma keenakan, Mas. <chuckles> Keenakan gitu loh, Mas. Jadi, eee, sekali oke, dia ngizin, ke-2 kali dia senyum, ke-3 kali udah melat main letak aja gitu loh, Mas. Besok-besoknya setiap hari letak situ gitu. Jadi mau nggak mau mobil kami pun letaknya di sana juga gitu loh, Mas. Apa namanya memang bertukar pindah gitu ya kan, sim biasanya di samping ini aku letakin di depan gitu loh. Geram juga kan lama-lama ini kok mau aja. Iya, kayak lahan dia, jadi ya udah ini, eee, diparkir aja gitu, dibayar aja parkirnya pengen bilang gitu kan. Cuma ya udah deh biarin aja gitu loh. B kita kita usir dengan cara al halus aja gitu loh. <chuckles>
Ya. Ya. Iya, Kak. Oh, iya betul betul. Iya iya. Iya, mhm. <chuckles> Betul betul betul. Iya. Iya ya. <chuckles> Betul betul, iya. Iya sih. Mhm. Betul. <chuckles> iya iya. <chuckles> Iya iya, terkadang tuh memang itu ya, ada tetangga yang memang tahu diri gitu ya, yang dia tuh sadar kalau kalau dikasih sekali, 2 kali mungkin, eee, masih masih bolehlah. Tapi yang ke-3 kali, ke-4 kali kalau mereka masih kayak gitu, kayaknya udah tetangganya udah nggak kurang ajar. <laughs> Iya, betul betul. Iya.
Iya. Iya. Bener. Iya kan, bener kan. Ya ampun memang kurang ajar banget sih, karena apa ya, apa namanya, udah dikasih hati minta jantung gitu loh. Kesal jadinya. <chuckles> Heeh, tapi em heeh.
Iya, betul betul betul Iya sih. Tapi kalo yang
Mhm, iya.
Eee, nah ini aku pengen nanya, seberapa besar sih peran komunikasi gitu ya, dalam membangun hubungan yang baik tetangga?
Iya.